Thường á thì mình đi học á, cái khóa đầu tiên mình học là 2 tháng đó bạn, mà 1 tuần học chỉ có 3 ngày thôi mà chi phí thì nó thời đó mình đi học thì cách đây cũng lâu rồi, mà chi phí nó cũng hổng cao lắm đâu. Nhưng mà thực sự là mình vừa đi làm vừa đi học cho nên là cũng hổng có tiền nhiều đâu, mà phải dành dụm đó, nhưng mà mình thấy là nó đáng bạn ơi, bây giờ mình ứng dụng rất nhiều luôn đó.
À. Ừm, ừm. À. Ừm. Ô kê. Nghe bạn nói như vậy thì mình cũng thấy là cái quá trình đấy bạn học á nó cũng rất là xứng đáng rồi. Nhưng mà như thế này này, bởi bản thân mình khi mà nghĩ đến cái kỹ năng vẽ á là mình hay nghĩ đến thiên bẩm nhiều hơn, kiểu giống như là những cái người mà họ có hoa tay á, họ khéo léo thì họ sẽ vẽ đẹp hơn. Còn bản thân bạn thì sao? Bạn phải có một cái nền tảng nào đó nhất định thì bạn mới bắt đầu được với cái kỹ năng này chứ, đúng không?
Kể bạn nghe chuyện này vui lắm nè, mà thật sự ra là nền tảng thì hông có đâu nha, nhưng mà hồi nhỏ mình có năng khiếu thiệt. Có nghĩa là những, cái, a, cái gì mà ở trong nhà mình á, hồi nhỏ đi học về xong, cái, mình tận dụng những cái miếng miếng giấy nó còn dư đó trong vở mình á, cái, mình xé ra xong, cái, mình sẽ vẽ, chẳng hạn như là cái ly hay là cái ch chén á mình nó có những hình ảnh đó, ờ, cô tiên cầm đào hay là con gà hay là con ngan, con ngỗng đồ đó, cái, mình vẽ lại, vẽ giống như vậy luôn. Ờ, vẽ giống vậy luôn, cái, mọi người khen mọi người nói "À, cái này có năng khiếu rồi nè." Thế là mình cứ nhớ lại hồi nhỏ mình làm sao, cái, giờ mình làm vậy, mà lúc mà học bạn ơi chông gai lắm, khó khăn lắm chứ hông phải là vẽ đơn giản vậy đâu.
Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Cái đấy ngày xưa rất là phổ biến á. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, chông gai như thế nào vậy? Bạn chia sẻ thêm được không?
Ờ, như vậy là lúc mà cái, ừm, ngày đầu tiên mình đi học đó, cái, thầy cũng chỉ mình phương pháp này kia cũng ô kê, nhưng mà mình vô, cái, mình cầm cây cọ, cái, mình bị run tay mình hổng làm được. Ừm, kiểu như, m mình tưởng tượng lúc đầu là chỉ cầm cây bút thôi ha, mà cây bút thì mình vẽ được nét thẳng, nét cong thì ô kê nhưng mà cây cọ đó nó có cái lông, mà cái lông đó nó sẽ thể bị cong veo như vậy nếu mà mình nhận mạnh hoặc mạnh đó. Đấy, mình phải điều khiển được cái lông đó, thế là mình vô nha mình lọng cọng không làm được gì hết trơn, mà thậm chí là còn có hơi nản nản nhẹ nhẹ đó, rồi vừa tiếc tiền đủ thứ cảm xúc hết trơn. Nhưng mà, kiểu như, trong lòng của mình nha "Hông được bỏ cuộc, phải cố gắng tới cùng luôn, không được bỏ hông được bỏ cuộc." Ừ, đúng rồi.
<laughs> Ừm. Chưa quen ha? Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Rất là kiên trì. Ừm. Okay, vậy thì bạn mất bao lâu thì mới có thể quen được và có thể dần dần hình thành được một cái kỹ năng ổn hơn?